Absolut, absolut. Also, ich bin mir ja auch ganz sicher, dass wenn ich, d äh, zu Hause geblieben wäre und in unserem kleinen Kaff, so sage ich's mal die da wohnt die immer noch. Äh, kann ich auch ich kann äh, ich könnte das nicht so. Na ja, aber ist auch egal. Jedenfalls, wenn ich auch wenn ich das so gemacht hätte damals, wir wären immer noch genauso beste Freunde wie damals im Kindergarten, bin ich mir ganz sicher. Aber sie hat mich
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Hast du sie denn eigentlich schon mal zu dir eingeladen? Dass sie einfach mal zu dir kommt und mal, ja, 'n bisschen sieht, wie das ist, was du machst, wie du lebst, wie ja, al also auch mal 'n bisschen ich möchte jetzt nicht sagen, Horizont erweitern, aber einfach mal 'n bisschen was anderes sehen und vielleicht auch 'n bisschen mehr Verständnis für das, wie dein Leben ist, dass sie das mehr bekommen könnte?
Mhm. Mhm. Mhm.